Ne, tatsächlich meine ganze Morgenroutine findet immer ohne Handy statt. Also, mein Handy liegt dann tatsächlich, ähm abends lege ich's dann in einen anderen Raum mit Flugmodus sogar, damit ich eben wirklich, ja, d den Abend und den Morgen danach auf jeden Fall nicht gestört werden kann und sondern wirklich für mich sein kann und das auch so 'n bisschen genießen kann, dass es grad mal keinen Lärm gib
Mhm. Mhm. Ja, okay. Ja, das klingt ja nach 'ner sehr bewussten, äh, Entscheidung auch, das, ähm, äh, Handy dann, ja, beiseitezulegen und sich da nicht stören zu lassen. Ähm, hast du vielleicht, äh, früher, als du das noch nicht so gemacht hast, auch festgestellt, dass du schlechter schläfst und du vielleicht das Handy mit ans Bett nimmst oder so? Mhm, mhm.
Ja. Mhm. Ja, garantiert. Also das kommt, äh, hin und wieder mal vor, dass ich das Handy dann doch noch mitnehme, ne? Eben weil, wenn ich halt wirklich den Kopf voll habe und vielleicht noch was am Handy gucken muss oder so was, ähm, da merkt man garantiert, dass man durch diese ganzen neuen Reize vielleicht von Social Media, ähm, generell, ja, m mehr den Kopf voll hat und schlechter einschlafen kann. Garantiert, ja.
Mhm. Mhm. Mhm.